Ah, siguro yung ano, o nung lumabas siya nung isang araw, may binigay siya sakin na ano mahilig kasi ako sa mga pusa ganyan.
Oo. Ay, oo.
May binigay siya sakin na parang keychain na sobrang cute na pusa. Kasi naalala niya raw ako ta's mahilig nga raw ako sa ganun. Na ayun, sobrang, ah, nakapagpasaya sakin kahit na parang maliit na bagay lang. Kasi hindi yun mismo sa kung ano yung gamit, eh. Yun, tungkol siya dun sa pagkakaalala niya di ba? Yung emosyon niya rin nung binili niya yun, yung pagmamahal niya sayo di ba? Yun talaga yun, eh. Hindi siya dun sa mismong, ah, regalo kundi dun din sa taong nagbibigay talaga no. Ikaw ba, may makukwento ka ba?
Ah Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Ah la. Ako, ako naman ito yung tawag nito, yung parang weekend ganyan. Parang sabi ko, naku sarap naman ng parang gusto ko ng turo turon. Oo, ganyan-ganyan. Pero lalo ko sayo parang banggit ko lang, ayan sarap siguro ng turon ganyan, meryenda. Tapos, eh, di lumabas yung asawa ko. Pag-uwi niya, may mga yun, bumili siya ng saba, ng wrapper, ta's pinaglutuan niya ako. Kasi sabi niya, narinig, ah, siya yung gumawa. Oo, kasi sabi narinig daw niya na yun gusto ko nga raw ng turon. Yun, mahilig naman siya sa ganon. Oo, naka sobrang nakakatuwa yung mga ganong malilit na bagay. Ti talagang di totoo talaga. Kasi yun nga, nag-aano talaga yung sabi mo nga, paraan nila yun ng pagpapakita ng pagmamahal, ng care. Oo.
Ah. <laughs> Oo. Wow. Ah, siya yung gumawa. Wow. Nakakatuwa naman, mm. Ayan, oo. Effort talaga kasi kayo nagluto rin ganun, di ba? Hindi niya, hindi niya binili lang. Talagang siya yung gumawa.
Effort. Ah yun. Oo, yun nga di ba <laughs> Oo, yung effort. Yun nga ang ano sa Di ba Tayo naman, ah, minsan yun lang din ang mahalaga makita natin yung effort. Oo.
Nakakatuwa, mm. Yun nga, eh. Hindi naman tayo mahirap pasayahin. Kahit mga simpleng bagay lang na ganyan, talagang natutuwa na tayo, no? <laughs>
Totoo. Oo.
Yun nga, eh. Pero ito naman, tayo naman. Ah, paano ba natin map mapapakita yung appreciation sa mga maliliit na bagay na ginagawa ng ka kapartner natin?
Mm. Mm.